Mais c'est mais c'était dans le Midi ça?
Non. Alors à l'époque, j'étais pas dans le Midi, j'étais en Bretagne. <chuckles>
OK. Oui, m oui, alors là je comprends mieux, oui. <laughs> Je comprends mieux. <laughs>
<chuckles> Mais heu, dans le sud, j'ai connu à Marseille la neige, heu, quand même il y a quinz quinze ans, je crois, un truc comme ça. A ah oui, ça avait tout paralysé d'ailleurs, puisqu'il avait pas neigé depuis tellement longtemps que
Ah dans Marseille? Bah oui et puis j'imagine tout le monde devait paniquer?
Ah oui. <chuckles>
Ah ouais! Ah ouais, d'accord, OK.
Beh, ouais.
Et toi tu heu, mais tu as connu, mais tu conduisais pas à cette époque-là, tu étais plus jeune?

Mmh, non. Heu, je sais pas comment ça marche. Je sais juste que sur le bus, c'est bien marqué en gros, heu: «Roule au gaz écologique», je sais pas quoi.
Ah! Oui, donc ils préviennent alors, hein.
Bah ils affichent que c'est écologique parce que
Oui ou alors ils préviennent parce que s'il y a des gens qui ont peur que ça explose, ils vont ils vont pas prendre le bus. <laughs>
<laughs> Ah écoute, quand on veut être écolo, faut prendre des risques dans la vie. <laughs>
Voilà, exactement, <laughs> exactement. Eh, ouais et hem donc, qu'est-ce que tu penses du diesel?